Doğru, doğru. Bu şey, bazı kültürlerde çok yaygın değil. Yemek daha çok, böyle, çok pratik bir şey. Yani, hani, eee, hayatımızı sürdürmek için yemek yemek zorundayız. Hemen, hani, onu halledelim, kaldığımız yerden devam edelim gibi bir, eee, kültürleri de var. Hı hı, evet. Doğru.
Hı hı. Hıı. Evet, evet. Hı hı. <giggles> Aradan çıksın. Kesinlikle. Kesinlikle. Ya, ben açıkçası Avrupalıların böyle olduğunu düşünüyorum. Ya, Amerikalıları görmedim açıkçası ama onları izlediğim ve gördüğüm kadarıyla filmlerde, dizilerde onlar daha çok, böyle, yiyeyim kalkayım kafasında ama bizim gibi ülkelerde daha, böyle, sosyal bağlantıları kuvvetli olanlarda Evet, beraber yemek, bir şey yapmak, ortak bir alanda bulunmak çok daha yaygın.
Hı hı. Akdeniz kültüründe daha yaygın. Doğru. Evet. Eee, ve şey, sosyal, iii, olarak da insanlar birbirine, eee, ya bir gu ııı, kültürün bir parçası, bir, eee, komünitenin parçası gibi hissediyorlar aslında. Ben biraz önem veriyorum beraber yemeğe. Evimde de onu uygulamaya çalışıyorum, yani. Tamam, hani, herkes ayrı bir yerde yerse bu sefer, eee, şey, birbirimizi göremiyoruz. En azından yüz yüze gelelim, yemeğimizi beraber yiyelim. Herkes aynı saatte masada olsun istiyorum açıkçası. <giggles>
Hı hı. I hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hı, ne güzel. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Evet, değil mi? Aslında ne güzel bir, aaa, geleneği sürdürmeye çalışıyorsunuz ve gerçekten iyi yapıyorsunuz. E, ben daha çok tek yaşamaya başlayınca, hani, eee, ben ve duvara karşı yemek yeme o oluyor bazen. <chuckles> E, o zaman da, hani, yiyip kalkayım oluyorum açıkçası ve bu alışkanlığın dışarıda da devam ettiğini fark ettim. Aslında kendime yeni bir özellik gelmiş oldu, kötü olsa da. Evet.
Öyle. <chuckles> Doğru. Doğru. Hı hı. Eee, şey olabilir, belki atıyorum, işte, evde, böyle, bir, eee, sinema geceleri falan vs. yapılıyorsa, arkadaşlarını ağırlıyorsan belki o zaman hep beraber yeme, eee, durumu olabilir. Hı hı.
Hı hı. Hı hı. E Hı hı. Evet. Evet. Çok eğlenceli oluyor. Hatta mesela dışarıdan hazır pizza alıyoruz ama pizzanın üzerine kendimiz ilave ediyoruz. Hani, zeytindir, salamdır, kaşar peynir. Tabii, tabii o şekilde. Yani benim yaşadığım yerde, eee, sadece pizzanın alt tabanı var ve yanına da domates sosunu koymuşlar. Üzerine istediğin gibi kendin ne istiyorsan koyabiliyorsun. Bunu keşfettik.
A, çok severim! E eee, o şekilde satılıyor mu? Tamam. Dondurulmuş mu peki yoksa sıcak olarak mı geliyor pizza hamurun?
Eee, yok yok dondurulmuş şekilde, o da soğuk. Aynen. O üzerine didit üzerine koyuyorsunuz her şeyi ve fırına sürüyorsunuz. E, özgün bir pizza oluyor. Sadece hamurun, hamur derdinden kurtuluyorsunuz yani.
He he, anladım. A, harikaymış! Ya, gerçekten her şeyin bu kadar pratik olması artık çok hoşuma gidiyor benim. Mesela markete gittiğimde birçok şeyi ben kesilmiş, doğranmış, yı hatta yıkanmış ve pişirilmiş buluyorum.
Hı hı. Evet. Değil mi? <chuckles> Hı hı. Evet. Kesinlikle, evet. Çok haklısınız. Yani o büyük kolaylık sağlıyor. Çünkü günümüzde e buna zaman ayıramıyoruz açıkçası.
Evet.